Ouais, ouais, ouais, ouais, ça a été heu, bah rapidement, hein, heu, très, très, très, heu, bah, j'ai voilà, avec beaucoup de jugements et heu et des remarques pas cool. Hem, mais pour l'instant je tenais bon, je continuais. Heu, j'ai aussi heu, alors que dans mon groupe d'amis heu, il y avait le le foot comme, heu, pilier central de de notre, heu de notre groupe. Et, heu, beuh mo moi, j'étais un peu dans le lot. J'allais joué un peu au foot avec eux ou au moins regarder les matchs, même si c'était pas vraiment mon truc, hein, j'ai jamais été un grand fan. Et là, je me suis mis, heu, voilà, à faire mon sport à moi de mon côté, si tu veux, heu, notamment du vélo, de la course à pied, heu, de la musculation. Heu en fait, je faisais juste des trucs que moi j'avais envie de faire. Puisque, ben voilà, heu et je le faisais tout seul dans mon coin.
Ouais. OK. Mmh mh. D'accord, ouais. Mmh mh. OK. Ouais et peut-être que, ta petite amie aussi, heu, elle, heu, elle te elle t'encourageait en fait, heu, justement à bon en dehors de tes problèmes de santé, heu, à éviter de boire et puis à à varier un petit peu les les les sports. Peut-être qu'elle aussi, heu, elle avait ces activités là?
Mmh. Ouais. Ouais, ouais, elle aussi, elle faisait, bah, notamment de la, mmh, de la course à pied. Donc c'est vrai qu'à la base, c'est un truc que moi, je m'étais pas, heu, voilà, heu, que je connaissais pas trop et qui m'a un petit peu donné envie de de découvrir. Donc, heu, voilà, ça m'a permis aussi, bah, de faire aussi une activité avec ma ma copine hein, ça, c'est sûr. Heu et heu, moi, je me rappelle à ce moment là, heu, je j'avais vraiment, heu, le sentiment, heu, de bah tu vois, tout à l'heure, je te disais de désobéir, mais heu mais d'être hem, d'être heu, pas loyal, en fait, hein. De même presque être un traître hein, comme j'ai pu l'entendre, heu.
Mmh mh. Ouais, bien sûr. Ah oui. D'accord, tu les avais trahis en quelque sorte, enfin, tu avais ce sentiment là quoi.
Ouais, c'est ça, ils avaient vraiment l'impression, en fait, je pense que, ben, soit je les aimais plus, heu, je sais pas hein, je pense, heu, ch f peut être pas hein. Mais en tout cas que, heu ou là, heu, tout simplement, que j'avais plus envie d'être avec eux. Peut-être le sentiment que j'avais trouver mieux ailleurs et qu'en fait du coup ben voilà, heu, j'étais pas un vrai ami parce que, heu, j'allais faire autre chose, heu, que, heu, que ce que faisait le groupe.
Mmh mh. Mmh mh. Oui je vois. Et toi par contre dans ton esprit, tu tu étais toujours, heu, aussi, heu, attachée à ces à ces à ces amis-là.